Her e bütün, bütün seyirciyle temas kurabiliyor, yani.
Yani. Ya, öndekilere, eee, ya göz teması kuruyor, arkadakilere de, hani, <chuckles> eliyle belki, şey yapıyor.
Herhâlde, tabii ışığın görmesine müsaade ettikleriyle olabiliyor bu da.
Kesinlikle, kesinlikle ama
Çünkü parlak ışıklarda onların da görüs ı görüş ışığı, eee, şeylerin, açıları düşüyor herhâlde. Evet.
<chuckles> Tabii. Evet. Mesela, şeyde, şunu da 2'ye ayırmak istiyorum demiştim ya, ııı, butik dediğimiz tiyatrolarda onlar zaten, böyle, bir apartmanın bir katında, eee, yaklaşık böyle 20 kişi, 25 kişi sandalyelerin üstündeyiz zaten. Geli yani az kişi, 2'ye ayrılmış işte 10'ar 10'ar öyle, bir yer hayal edelim. Çok küçük bir sahnemiz var.
Evet. Evet. Ama onda, tabii, ayrı bir keyif.
Ya Tabii canım. Tabii, yani, çok güzeldi. Ben artık i herkesi tanıyordum orada, iii, haftada 3 kere gidince. Bir de, hani, ilkten böyle bir şaşırmıştım. Bana mı bakıyor, ba bana mı sordu soruyu falan diye. Sonra arkadaşlarım da aynı hisse kapılmış. Mesela, hani
Evet. E, bir avuç insansınız zaten. <chuckles> Zor olmasa gerek. Değil mi?
Di öyle. Tabii, tabii bir avuçsun. Tabii, yani evet. Güzel deneyimler yani, etkileşimi çok onun.
Böyle bir ortamda onu şu anda, eee, onu merak ettim. Böyle, küçük butik, eee, olarak adlandırdığın bir tiyatro oyununda mesela veya tiyatroda, salonunda, eee, ve az sayıda insanken seyircide şöyle bir beklenti oluşuyor mu acaba? Mesela bir kişiyle sahnedeki kişi bir etkileşim kurdu. Sonra bir başkasıyla daha kurdu. Eee, bir 3.'yle kurduktan sonra böyle s herkes kendisiyle de kurulsun, sıra bana ne zaman gelecek diye bir beklentiye kapılıyorlar mı? Böyle bir şey var mı?
Hı hı. Hı hı.